Kak, eee, keluarga itu, kan, lingkungan pertama tempat kita belajar, ya. Ada nggak, sih, eee, nilai hidup yang diajarkan keluarga Kakak, terutama orang tua, nih?
Iya. Jadi, eee, jujur aku memang tidak punya hubungan yang baik, ya, dengan keluarga aku itu.
Oh, maaf, ya, Kak.
Iya, nggak apa, karena, kan, orang tua aku ini, kan, eee, memang ada banyak kayak masalah atau drama, gitu, kan, ya, bahkan dari pas aku sebelum lahir udah ada kayak masalah, gitu. Eee, jadi mungkin, eee, mereka itu tidak mengajari nilainya itu secara langsung, ya, tapi kayak secara nggak langsung, mereka itu kayak menjadi contoh buruk, gitu, kan, di mana, oke, aku kalau udah dewasa, kalau misalnya aku mau punya keluarga udah mau nikah, gitu, kan, aku mungkin nggak bakal membuat pilihan yang sama seperti mereka, gitu. Jadi, eee, hidup mereka itu aku jadikan sebagai pelajaran yang seharusnya aku tidak mengulang, gitu, Kak.
Oke. Oke. Ya. Oke. Mmm, kalau boleh Kakak nggak keberatan, ya, diceritakan 1 nilai spesifik, gitu, Kak, yang menurut Kakak, nih, eee, seharusnya orang tua, nih, nggak kayak gini, dan aku nggak mau ngelakuin hal kayak gini nanti ketika aku berkeluarga. Nah, itu apa sih, Kak?
Mmm. Oke, mungkin hal yang paling penting, ya, adalah aku tidak boleh selingkuh. Soalnya kalau itu, kan, pasti bakal merusak kepercayaan semua keluarga aku, kan. Jadi bukan hanya keluarga inti kayak, eee, perempuan yang aku nikahin atau mungkin anak-anak aku. Itu, kan, pasti bakal tidak percaya lagi, kan, dengan aku, gitu, bakal merusak rasa kepercayaan tersebut. Tapi juga keluarga di luar inti kayak misalnya kayak, eee, seperti saudara aku, sepupu aku, kan, mereka juga pasti merasa ini, ya, kayak syok, gitu, kalau misalnya aku malah kayak selingkuh. Dan jadi, eee, sebenarnya, kan, dari ayah aku sendiri ini, kan, dia memang sudah selingkuh dengan perempuan yang berbeda, itu, kan, dari sebelum aku lahir, ya. Jadi, eee, semenjak abang aku itu kelas berapa, ya, kelas 1 SD, gitu, kalau nggak salah. Nah, jadi, kan, itu, kan, aku masih belum lahir, dan kebetulan aku juga baru tau, kan, ya, cerita ini. Jadi ceritanya adalah, eee, abangku itu tiba-tiba ditelepon, ditelepon oleh seorang perempuan, dia itu nelpon ke rumah, gitu, kan. Abang aku angkat teleponnya dan ada suara itu, kan, suara cewek itu, gitu, dan dia ngomong kayak, eee, dia itu kayak berusaha buat mencari ayah aku, gitu, kan, dan dia juga sempat nitip pesan ke abang aku buat, "Bilang ke ibu kamu kalau ayah kamu itu selingkuh." Gitu, kan, ya. Dan akhirnya dia ngomong, kan, abang aku ngomong ke ibu aku, tuh, kalau ayah aku selingkuh, dan ternyata ibu aku itu udah tau. Dia udah tau udah tau lama, cuman dia sengaja pura-pura aja, gitu, kan, ya. Karena, eee, sebelumnya itu dia emang udah dapat info, kabar, gitu, kan, dari keluarga lain, gitu, kalau si ayah aku ini pernah kayak bawa cewek lain dalam suatu acara lain, gitu, kan, ya. Jadi, ya, gitu, ibu aku ibu aku, tuh, ngasih pilihan, ya, ke abang aku kayak apakah mau kita cerai atau masih mau berkeluarga, gitu. Nah, akhirnya abang aku, ya, udah jelas, kan, ya, dia milihnya apa. Dia milih untuk tidak bercerai, gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya abang aku milih untuk bercerai, itu bisa saja aku malah nggak lahir sekarang. <laughs> Gitu, heeh. Jadi akhirnya itu ngajarin aku, kan, kalau, mmm, kayaknya kalau aku misalnya selingkuh, itu pasti bikin, eee, apa, ya, merusak hubungan keluarga aku, gitu, bukan hanya dengan keluarga inti, tapi juga dengan keluarga di luar inti, gitu.
Ya. Baik. Iya. Betul. Benar. Betul. Iya. Oke. Benar. Oleh? Oke. Oh. Oke. Aduh. Oke. Ya. Oh. Oh, gitu ya. Ah, jadi Benar. Oke, mmm, maaf, ya, Kak, sebenarnya ini mungkin agak pribadi, ya, jadinya jatuhnya, <chuckles> tapi ini mungkin bisa, eee, bikin apa, kita saling belajar juga, ya, Kak. Eee, Kakak, mungkin aku, atau banyak orang, lah, ya, yang punya masalah karena isu tentang perselingkuhan ini kayaknya sekarang lagi marak, ya, Kak, ya.
Mmm mmm. Nggak apa. Iya, semakin umum, sih. Semakin banyak keluarga yang selingkuh, kan, ya. Kayak bahkan aku juga punya teman-teman, kan, yang dia itu berasal dari keluarga yang broken home gara-gara si ayahnya selingkuh, atau, ya, orang ke-3 atau bahkan bukan ayahnya yang selingkuh tapi malah kayak ibunya, kan, yang selingkuh, gitu. Jadi, ini bukan kayak masalah gender juga, ya, tapi juga kedua orang tua itu, ya, berpeluang untuk selingkuh, gitu, heeh.
Semakin umum. Betul. Ada orang ke-3 juga, ya. Waduh. Iya, betul. Betul. Mmm, menurut Kakak, nih, ya, Kak, eee, sebenarnya ap karena Kakak sekarang, kan, sudah dewasa, ya, jadi mungkin bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebenarnya apa, sih, yang terjadi, Kak, dalam suatu hubungan itu? Ket kenapa ma eee, sudah ada orang 2, terus ada lagi, nih, dimunculkan orang 1 lagi. Jadi ada orang ke-3. Nah, sebenernya apa, sih, yang berperan, eee, penting di sini, Kak? Maksudnya, apakah salah si orang yang membawa orang yang ke 3 atau memang di dalam hubungan antara 2 orang ini sudah tidak sehat, jadi muncul orang ke-3? Gimana, Kak, menurut Kakak?
Hmm. Iya, kalau menurut aku, sih, ini kan pasti, kan merupakan, eee, apa ya, topik yang agak kompleks, ya, tapi yang pastinya kalau misalnya ada kayak suami yang selingkuh, itu aku nggak bisa menyalahkan istrinya karena seharusnya sebagai suami itu, ya, dia harus mengerti, kan, kalau dia udah nikah itu, ya, berarti dia harus setia dengan perempuan itu. Kalau misalnya dia udah kayak punya apa, ya, udah kayak kehilangan perasaan, sudah kayak tidak merasa sayang dengan perempuan yang dia nikahin, ya, ya, udah cerai aja, gitu, kan, ya. Dia bisa memilih untuk cerai dan untuk barulah mencari cewek yang baru, gitu. Jadi bukan kayak menjalani kehidupan dobel, di mana dia punya cewek yang dia sukain dan juga ada cewek yang dinikahin, enggak. Kalau kayak gitu, kan, itu berarti nggak adil, kan, buat kedua pihak, karena, eee, si istrinya itu setia, dan mungkin si cewek yang baru ini juga setia, sementara si suaminya ini, ya, dia malah kayak bermain 2 cewek, gitu, kan, ya. Jadi kalau menurut aku gitu, sih. Dan itu juga apa, ya, juga valid dalam konteks pacaran, ya, sebelum nikah. Aku juga menurut aku, gitu, kan, kalau aku punya teman yang dia itu mungkin sudah merasa kehilangan perasaan, nih, dengan cewek dia. Nah, terus dia itu pengen mencari cewek baru, gitu, kan, ya. Nah, aku pasti bakal ngomong ke dia, "Jangan sampai lu selingkuh! Pokoknya kalau emang udah hilang perasaan, ya, bilang aja ke pacarnya, gitu, kan. Jujur ke dia kalau, oke, kayaknya hubungan ini nggak bisa lanjut." Gitu. Dan akhirnya, ya, udah, kan, kalau kayak, gitu, kan, walaupun memang sakit, ya, untuk jujur ke cewek itu, tapi, kan, lebih baik, kan, daripada dia malah selingkuh, gitu. Karena, kan, kalau dia selingkuh itu bakal merusak rasa kepercayaan, dan rasa percaya itu kalau udah rusak itu itu pasti bakal susah buat tumbuh lagi, gitu, Kak.
Betul. Benar, iya. Oke. Ah, iya, paham. Betul. Benar. Oke. Iya. Iya. Iya. Iya. Benar. Oke, sekarang, eee, aku juga jadi penasaran, ya, Kak. Kita berandai-andai ajalah, kalau misalkan Kakak ada di dalam satu hubungan, ketika Kakak merasa hubungan ini kayak sudah susah dijalanin, apakah Kakak akan berusaha untuk memperbaiki hubungan itu? Atau mending kayak, "Ya, udah, deh, kayaknya kita udah nggak bisa, nih." Gitu? Nah, kalau Kakak akan memilih yang mana, Kak?
Iya. Iya. Pastinya kalau misalnya masih ada kesempatan untuk me memperbaiki hal itu, aku pasti bakal berusaha, kan. Tapi kalau misalnya sudah aku, kayak kita udah berba apa, ya, mencoba berbagai macam hal untuk me memperbaiki itu, tapi masih tidak ada solusi yang ampuh, gitu, kan. Jadi ya, udah, mau nggak mau itu pasti kita harus putus, gitu, kan, ya. Karena aku juga pernah kayak gitu, Kak. Aku pernah pacaran dengan perempuan dan kita itu awalnya ini, kan, kita itu awalnya kayak suka banget dengan apa namanya, suka banget, lah, gitu, ya. Karena, kan, kita punya hobi yang sama, punya selera yang sama, gitu. Jadi, kan, kayaknya akur banget, gitu, kan, ya. Tapi lama-kelamaan karena si cewek ini kayak agak apa, ya, agak clingy, agak needy, agak toksik, dan akunya juga agak sibuk, kan, jadi aku kadang suka slow respon, dan dia justru butuh perhatian aku tapi aku nggak bisa berikan itu, dan kita udah kayak, ini, kan, berusaha buat mencari solusi, gitu, buat hal itu. Tapi tetap kayak nggak ada ini, kan, nggak ada kayak jalan keluarnya, gitu. Jadi, ya, udah, aku putusin, gitu, kan, daripada aku malah kayak, eee, nambah beban, gitu, kan, ya, atau malah kayak berusaha buat nyari cewek lain, buat curhat, gitu. Jadi, ya, udah, aku akhirnya putus aja dengan dia dan dia akhirnya mengerti, gitu.
Ya. Iya. Iya. Benar. Oh. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya. Benar. Betul. Iya. Oke. Nah, sebenarnya, eee, masalah, eee, nilai yang Kakak bawa, nih, dari keluarga itu berpengaruh nggak, sih, Kak, ketika Kakak menjalin hubungan sekarang-sekarang ini? Atau, jadi kayak gini, loh, Kak, maksudnya, apakah Kakak ketika melihat cewek, tuh, kayak, "Ah, kayaknya cewek ini bakalan begini, deh. Ah, nggak usah, deh." Gitu. Ada kayak gitu, ada ketakutan ketika mungkin lagi PDKT, gitu, atau Kakak tipe yang, "Aku nggak seperti itu, kok, aku coba dulu, deh." Gitu?
<chuckles> Aku mungkin lebih kayak ngerasa takut, aku bakal ngelakuin hal yang sama kayak ayah aku itu, kan. Kayak, eee, selingkuh gitu, kan, karena aku takutnya itu merupakan sifat yang keturunan, gitu, Kak. Dan justru iya, jadi aku benar-benar takut, gitu, Kak. Mungkin kalau dalam pacaran aku masih kayak oke, gitu, kan, ya. Mungkin karena rasa takut itu, aku kayak nggak bakal, apa namanya, nggak bakal berusaha buat selingkuh, kan, gitu. Jadi ba kayak bakal setia dengan cewek itu. Cuman kalau kita udah ngomongin dalam konteks mau nikah, itu mungkin yang bakal aku takutin, Kak. Ya, karena aku takutnya kalau aku udah punya keluarga dan aku punya anak, nah, takutnya anak aku itu punya kecenderungan seperti itu, gitu, loh. Jadi takutnya dia mempunyai kebiasaan yang sama kayak ayah aku itu, gitu. Makanya aku kalau dalam konteks kayak ku apa, ya, untuk pengen punya keluarga, itu masih ambang-ambang, gitu, Kak. Aku masih, apa ya, agak abu-abu, gitu. Iya, ragu-ragu, gitu. Makanya kalau dalam konteks pacaran, itu masih oke, tapi kalau dalam nikah, aku masih kurang pede aja, gitu, heeh.
Oke. Ya. Masa, sih, Kak? <chuckles> Iya. Iya. Pernikahan. Oke. Oh. Oh, masih ragu-ragu, ya. Ragu-ragu. Eh, tapi, Kak, mmm, sebenarnya Kakak, tuh, eee, pernah nggak, sih, menanyakan hal ini? Maksudnya, eee, masalah, eee, tentang pernikahan an eee, maksudnya rusaknya hubungan pernikahan antara ayah dan ibu Kakak itu ke masing-masing orang? Jadi maksudnya ke ayahnya, ke ibunya, untuk kayak ngelihat aja sudut pandang mereka, tuh, sebenarnya apa, sih, yang terjadi? Pernah nggak, sih, Kak, kepikiran atau emang sudah pernah melakukan?
Eee, kalau ke ibu kandung sebenarnya enggak pernah, ya. Karena, kan, ibu aku udah meninggal sebenarnya, jadi dia meninggal pas aku umur, eee, berapa, ya, 9 tahun, ya, at eh, enggak, 7 tahun 7 tahun. Itu, kan, aku pa masih kelas 2 SD, dan dia meninggal. Dan kalau ke ayah, iya, aku pernah, kan, kayak berusaha buat konfrontasi, gitu. Iya. Karena, kan, pas aku di kelas berapa, ya, kelas 4 SD atau kelas 5, gitu, si ayah aku ini, dia pernah membawa keluarga baru ke rumah aku. Jadi ada cewek barunya itu dengan anak-anak juga. Jadi dia sebenernya udah punya 2 keluarga. Udah lama, gitu, kan, ya. Karena anaknya itu juga udah lumayan gede, Kak, gitu. Makanya, kan, pas dia datang ke rumah, eee, pulang ke rumah dengan membawa keluarganya itu, aku sempat syok dan aku sempat ini, kan, kayak menanyakan ke ayah, "Ini berarti ayah udah selingkuh, ya? Kayak bahkan s kayak pas mama lagi sakit, gitu? Ma ayah selingkuh, gitu?" Tapi, ya, ayah aku sendiri, kan, karena dia tipe orang yang tidak suka mengakui, kan, kalau dia salah, gitu. Jadi, ya, udah, dia ampe sekarang udah bertahun-tahun pun masih nggak mau mengakui kalau dia itu selingkuh.
Oh, maaf, Kak. Bertanya. Ya. Ah. Oh. Ah, betul. Kalau dia salah. Oke.
Iya, makanya aku akhirnya aku udah tidak berusaha buat nanyain ke dia tentang pernikahan atau apa, lah, gitu, karena aku pasti tidak akan mendapatkan jawaban yang aku mau, gitu, karena dia sendiri juga berusaha buat menghindar dari topik itu. Jadi, ya, udah, kayak, itu kayak semacam fakta yang kita berdua udah tau tapi dia nggak pernah ngaku dan aku juga nggak pernah nanya lagi, gitu.
Iya. Eee, apa, sih, Kak yang Kakak rasakan ketika Kakak, eee, melihat orang tua Kakak, maksudnya si ayah membawa ini? Selain syok, apakah Kakak terus habis gitu marah kayak kabur dari rumah kah, atau mungkin marah yang sampai meluapkan, melempar-lempar barang, atau bagaimana? Kan, reaksi orang, tuh, berbeda-beda. Nah, kalau reaksi Kakak waktu itu, tuh, gimana, Kak?
Iya. Itu, kan, memang pa aku ingatnya, sih, itu lagi ini, kan, ya, lagi malam-malam, gitu, kan. Jadi aku pastinya kalau kabur rumah kayaknya nggak bisa, deh, karena takutnya aku malah diculik apa gimana, gitu. Jadi aku lebih kayak ini, sih, mungkin ada kayak respon emosional, kayak aku, tuh, sempat ngerasa ini, kan, kayak, eee, dikhianatin, gitu, ya. Jadi aku sempat nangis, marah, iya, mungkin kayak sampai ngelempar-lempar barang itu, iya, ada, cuman, ya, akhirnya aku malah kayak mengurung diri di kamar, gitu, sendiri sampai besok paginya, gitu. Dan, ya ya, udah, seperti itu aja, sih. Aku juga akhirnya, kan, butuh waktu yang lama, ya, untuk kayak memproses itu. Kayak bahkan aku sampai SMP pun masih belum nerima, gitu. Karena, kan, aku kayak nggak mau tinggal bareng dengan keluarga itu, kan. Iya, jadi gitu, sih, paling.
Iya. Nggak bisa, ya? Apa, tuh? Marah, kecewa, nggak terima, ya, Kak. Iya. Oh. Benar. Iya. I mmm. 1 lagi, nih, Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir, ya. Maaf, ya, Kak, sebenarnya ini agak-agak rumit, ya, <chuckles> bertanya. Nah, eee, karena Kakak sudah menjalani kehidupan yang kurang menyenangkan dan sekarang ternyata isu perselingkuhan, tuh, kan, memang marak, ya. Apa, sih, eee, tips buat Kakak, nih, buat orang-orang yang mungkin mengalami derita yang sama, nih, mungkin malah lebih muda dari Kakak, apa, sih, yang bisa di apa, ya, dilakukan untuk mengatasi perasaan marah kecewanya itu?
Iya, boleh boleh. Heeh. Iya, sih, dari pengalaman aku ini, kan, aku ja aku jadi ini, kan, ya, pengen ngebantu, mungkin anak-anak yang pernah ngerasain hal yang sama kayak aku, gitu, kan, ya. Eee, jadi pastinya aku bakal kayak berusaha buat ngebantuin mereka dan aku mungkin bakal mengajari mereka, ya, kalau mereka itu tidak bisa lari dari kenyataan, gitu. Jadi, mau nggak mau mereka harus menerima kalau, oke orang tuanya selingkuh, tapi bukan berarti dia itu kayak harus merasa, eee, sedih atau gimana, gitu. Maksudnya kayak eggak bisa apa, ya, ka iya, heeh, jadi nggak bisa kayak ngerasa putus asa atau kayak terlalu terpaku, eee, ke kejadian itu, tapi dia juga harus kayak berusaha buat berkembang, gitu. Itu, sih, paling, heeh.
Iya. Benar. Bukan akhir dari dunia, lah, ya, Kak, ya. Oke. Makasih banget, loh, Kak, atas waktunya. Dan ini, sih, sangat bermakna, ya, semoga kita bisa ketemu lagi, ya, Kak.
Oke, Kak, sama-sama. Makasih juga, ya, udah mau dengerin aku, dan sampai jumpa.
Sampai jumpa.